あの、最近すごい、なんか、仕事がですね、なんか、365日24時間みたいな感じで、あの、メッセンジャーでですね、ガンガン連絡が来て、なんか、体調にも影響が出ますし、そもそも、あの、私もプライベートの時間があるんですが、みたいな感じで、結構、悩んでるんですよね。なんか、そういうのって、なんか、どうやったらうまく、なんか、心の整理がつくのかなって、結構毎日悶々してるんですよね。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
はい。 ああ。 ああ。 うんうん。うーん。うーん。 うんうん。うーん。 うん、うんうん。 うーん。あの、えっと、リモートワークとかそんな感じなんですか？そうやってガンガン、めっせんじーが来るっていうことは。
ええ。 いや、それがですね、私、あの、会社通勤してて普通にオフィスに出社してて、で、ま、週に1日ぐらいはリモートでいいんですけど、なんか、その、業務時間外にも結構連絡が来ちゃってそうなんですよ。なんか、ちょうん。
ええええ。 はい。 ええええ。 はいはい。 うん。ええええ。ええ。 あっ、そうなんですか。もう、でも、今の時代、携帯が便利なのか何なのかよくわからないですよね。<laughs>
うん。 そうなんですよね。で
連絡ついちゃうからっていう。はい。
そうなんですよ。で、なんか、ちょっとその、今聞くことじゃないじゃんとか、そういうことじゃなくて、なんか、結構クリティカルな話が多くてですね、だから、どうしてもちょっとそこ入んなきゃいけないっていう業務上必須感はあるので、出ないっていう選択肢はあんまりで、だから、ま、どうしても連絡来ちゃうっていう前提で、ま、そこは全力でやるんですけど、後から、やっぱモヤる感じがあるんですよね。
ああ。 ええ。うんうん。うん。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 うん。ああ。 ええええええ、うーん。 ない、うーん。 はいはい。うーん。 ええ。 そう、ま、どっと疲れますよね。うーん、あの、ね、予定してたこともそれでできなくなっちゃったりとかありますもんね。
うん、そうなんですよ。だからちょうーん。